بصراحة يعني هي كانت وقتها أصلًا أنا كان لازم أرُوح كده كده، لأن هي تبع الجامعة، وفي نفْس الوقت يعني احنا حفلة التخرُّج بتاعتنا في الجامعة باظت، فهُم عوّضونا بالحفلة دي علشان احنا كنّا عاملين لهم مشكلة وقتها، وكنّا مشرّدينهم على الsocial media فهُم خافوا فعملوا لنا حفلة بَدَل الحفلة اللي بوّظوها علينا، فكان لازم إن أنا أرُوح الصراحة، ففكرة إن أنا عامةً أنا كنت مُجبرة على الذهاب، فبس كنت عايزة أرُوح نقضّي وقت لطيف مع بعض كبنات نبقى رايقين وهاديين ما نعملش الحركات دي، والكلام الفاضي ده، فبصراحة أنا كنت مُجبرة حتى على الذهاب، إنما فكرة إن أنا عامةً أبقى مثلًا من جوّايا ما أرُوحش معاهم أماكن معينة أو حفلات مُعيّنة، هي كده كده مش هتتكرر ما بقيتش أرُوح معاهم بقى غير مناسبات للأسف لو حد مثلًا من صحابنا.
إمم. إمم. فاهماكِ، آه. إمم، إمم، فاهماكِ. يعني اللي هو أصلًا اليوم ده أنتِ كنتِ مُجبَرة عليه مش بمزاجِك يعني أو إن أنتِ فعلًا هُم ضغطوا عليكِ شوية أو كده يعني، فواضح طبعًا إن أنتِ بتبقي حاسة إن أنتِ فعلًا إيه يا جماعة اللي أنتم بتعملوه ده، <chuckles> مش ده اللي أنتِ كنتِ بتتمنيه خالص يعني، ففاهماكِ كويس أوي. طَب أنتِ تقريبًا بقى قُلتِ على أصحابِك، طَب في العيلة بقى إيه اللي بيضايقِك، يعني تقريبًا كده إيه المواقف برضو اللي بتضايقِك منهم في التجمّعات أو المناسبات دي؟
بالضبط. إمم. آه. في المناسبات بقى عندنا العيلة في الأفراح بيقعدوا بقى يعني أي فرح بقى عندنا في العيلة، عايزينّي أقوم من مكاني عايزينّي أقوم أرقص عايزينّي أقوم أبان أظهر ما أفضلش قاعدة في مكاني كده على الكرسي، أنا بجد عندي رهاب اجتماعي مش عادي، ففكرة إن أنا عامةً أبقى موجودة في فرح واقف كده على الstage مع اللي واقفين يرقصوا ويهيّصوا وأقعد بقى أرقص واهيّص معاهم، أنا ما باعرفش أعمل كده، باحس إن أنا من جوّايا مش قادرة، مش هاعرف أعمل أنا الحركات دي كلها، باحس إن أنا عامةً شخصية مختلفة غير شخصيتي، وفي نفْس الوقت باحس بالخطر والتهديد وبابقى مُحرَجة جدًا من الحركات دي، فبيبدأوا يضغطوا عليَّ، "قومي ارقصي، قومي اقفي مع البنات، قومي شايفة البنات واقفين بيعملوا إيه قومي اعملي زَيّهم." فباحس اللي هو لأ يا جماعة أنا مش عايزة أعمل زَيّهم أيوه مش عايزة أعمل كده، مامتي تقعد تقول لي طَب قومي طَب اتعلمي اتعرّفي مع الناس، وغير بقى إن أنا خلاص كنت خلّصت الجامعة فاللي هو بالنسبة لي أنتِ محتاجة تظهري، أنتِ اظهري دلوقتي أنتِ محتاجة نخرج من هنا وأنتِ جاي لِك عريس. ففكرة إن أنا أتعامل أيوه، فكرة إن أنا أتعامل بالشكل ده لأ بالنسبة لي بصراحة موضوع صعب أوي، فأنا ب ل لغيت نفْسها فكرة الفرح نفْسه إن أنا أرُوح مع أهلي، بدأت أحط لهم قواعد حتى قبل ما أطلع من البيت وإلّا مش طالعة وإلّا مش رايحة أصلًا المناسبة.
إمم. أيوه. فاهماكِ، إمم. ياه! آه، وأنتِ جاية عريس. إمم. إمم.